हाँ, ब काफ़ी टाइम लगता है। बहुत तरीके से उपयोग देखिए होता भी आया है। अब डेवलप्ड कंट्रीयों का उदाहरण अगर लेंगे, तो वहाँ पे तो रोड भी बनाई जाती है अ, प्लास्टिक वेस्ट से और सिंगापुर जो कि कुछ टाइम पहले तक अ, काफ़ी खराब हालत में हुआ करता था, अ, सालों पहले, अ अब आप पाएँगे वहाँ पे जो वेस्ट मैनेजमेंट उन्होंने क्योंकि सीख लिया है। और उनकी रोड भी प्लास्टिक से ही बन रही है। वो जो प्लास्टिक कचरा जो है और इतनी बढ़िया रोड बन रही है कि आपको और सालों साल खराब भी नहीं होती है। अ, इसलिए मुझको लगता है वेस्ट मैनेजमेंट सीखना अ, ज़रूरी है और सरकार को थोड़ा इस दिशा में काम करना चाहिए। दूसरी बात देखिए मुझको लगता है कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि दूध और दवाइयाँ, देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इतना ज़्यादा बदलाव हो रहा है और इंसान जो है चाँद तक पहुँच गया है। तो ऐसा तो मैं मान ही नहीं सकता कि कोई साइंस और इनोवेशन कंपनियाँ कोई इसपे प्रयोग नहीं कर रही होंगी या फिर इसका कुछ सब्स्टीट्यूट नहीं है मार्केट में और अ, नहीं है तो उसका इनोवेशन उसका वो किया आविष्कार किया जाना चाहिए। क्योंकि हर क्षेत्र में हो रहा है अगर जो कि पर्यावरण तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अगर उसके बारे में अगर आप नहीं सोचेंगे और उसके बारे में नहीं कुछ इनोवेशन करेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है क्योंकि जब आपको अ, साँस लेने के लिए साफ ऑक्सीजन और पीने के लिए साफ पानी ही नहीं मिलेगा, तो फिर इन सब चीज़ का कोई मतलब नहीं रह जाता है अन्य इनोवेशन में।
जी। जी। अच्छा। हाँ। जी, जी। जी। अच्छा! अच्छा, अच्छा अच्छा। अरे। बिल्कुल गुड बिल्कुल। जी। हाँ। जी। हाँ, हाँ। जी। जी। <smacks lips> सबसे ज़रूरी चीज़ है। बी हाँ। बहुत दिक्कतें देंगी, फिर तो। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात आपने बोली है कि अ, अगर उन चीज़ों को लेके हम लोग नहीं अभी से सचेत होंगे, हम लोग नहीं जागरूक बनेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है, हम लोगों के लिए, तो आगे चलके जो दिक्कतें आएँगी, वो सबसे ज़्यादा दिक्कतें हमको लगता है आप हम ही लोगों पर आने वाली है। और आपने ऐसे सिंगापुर का नाम लिया बताया कि वो प्लास्टिक से रोड बना रहा है तो मुझे बहुत अच्छा लगा जानके। देखिए वो एक छोटा-सा वाक़ई में मैंने भी इसके बारे में पढ़ा एक जगह पर था कि वो एक बहुत, नॉर्मल -सा देश था मगर आज के समय में आज वो कितना अ, सफल देश हो चुका है। उसका यही एक कारण रहा है कि वहाँ पर उसने जो अपना एक व वेस्ट मैनेजमेंट को सुधारा है, जाके, वो बिल्कुल काबिले तारीफ़ चीज़ की है। तो अ, मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि जैसे आप अगल-बगल रह रहे होते हैं, तो आपको क्या लगता है अगल-बगल में जो लोग होते हैं जो प्लास्टिक यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं? वो जला देते हैं या फिर उसका कोई दूसरा इस्तेमाल करते हैं।
हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। हाँ, सही बात। हाँ। अ, हाँ, हाँ। हाँ। हाँ। सही बात। हाँ, हाँ। सही बात है। हाँ। जी।